À, môi trường mạng nhớ, thì đơn giản như mình cũng có một cái nhóm một, 2 nhóm bạn đi, ờ, cũng hoạt động ở trên, ơ, mạng xã hội đó, một trên Facebook đó, thì, ờ, như ngày trước ấy, cũng có những cái thời điểm mọi người hoạt động rất là sôi nổi. Tuy nhiên thì một thời gian sau đấy, khi mà mình tương tác vào nhóm mà không nhận được những cái sự phản hồi của mọi người ấy, thì mình cũng cảm giác như nà "Liệu mình có đang bị tách ra khỏi nhóm này không? Mọi người đang bơ mình hay gì? Hay nà do là, kiểu như, bây giờ lâu ngày không gặp nên nà mọi người không còn nhớ đến mình nữa?" Đó, một số cái cảm giác như vậy. Thì, ờ, cũng gây ra một chút gì khó chịu, đặc biệt nà ở một mình cũng khá là buồn nữa, khi mà, kiểu, nhiều khi muốn chia sẻ với bạn bè thì, ờ, c không ai, kiểu, phản hồi nại cả. Đó.
Ờ. <laughs> Ờ. Ừm, ừm, ừm. Ừ. Ừ, nói chung là, kiểu như là, một cái người mà, kiểu, nghĩ đã là bảo là nghĩ hơi nhiều, xong rồi lại còn hướng nội nữa, thành ra là rất là khó để mà bộc bạch, chia sẻ hoặc nói lên những cái lo lắng hay là những cái những cái đang xáo trộn ở trong lòng, đúng không? Giống kiểu như là sẽ khó cho bạn để bạn có thấy khó khi mà, kiểu như là, dám nói là "Ờ, mày ơi, tao đang rất là không biết là vì sao mà bọn mày lại tách tao ra được." Kiểu kiểu như thế thì là khó, phải không? Ừ.
Đúng rồi, cũng rất là khó mà, kiểu, hỏi thẳng như vậy được ấy. Mình chỉ tự đặt cho mình những cái câu hỏi cho bản thân thôi là "Mình làm gì sai hay là mọi người như thế nào mà mọi người hay nà mọi người không chơi với mình nữa?" Đó, thì một số cái mà ừm.
Ừm. Đấy, đấy. Ừm. Ừm. Nhưng mà Nhưng mà bạn có nghĩ là cứ càng như thế thì lại sẽ càng làm cho một người và cho chính bản thân bạn càng xa cái nhóm đấy ra không? Và rồi dần dần thì nó sẽ đưa để lại những cái hệ lụy như thế nào về cái việc đấy? Mất bạn này, hoặc là tự cô lập, rồi, ờ, rất là nhiều thứ liên quan đến cả cảm xúc với các thứ nữa, đúng không?
Ừm. Ừm, đúng rồi. Nên nà cũng rất là nhiều các cái, ừm, tác hại khi mà đấy là tự bản thân mình mang đến cái suy nghĩ như vậy thôi, rồi gây ra cảm giác nà tự ti, ờ, những cái câu chuyện của mình chia sẻ nó không thú vị hay sao mọi người không tương tác. Như vậy thì cũng khiến cho mình nà ngại chia sẻ hơn, không dám chia sẻ nữa. Ừ, rồi có những cái lần mọi người những cái cuộc, ừm, trao đổi về một chuyến đi chơi hay gì đó mà mình nà người đưa ra ý kiến nhưng không nhận được phản hồi, xong rồi mình cũng không hỏi nại mọi người mà mình áy náy. Ừ, đó, ừm, tự hỏi bản thân.
Ừm. Đấy. Ừm. Ừm, ừm. Bắt đầu là áy náy rồi à, bắt đầu là hỏi, đúng không? Tự hỏi bản thân là đã làm gì sai mà mọi người lại đối xử với bạn như thế. Đấy, nhưng mà đôi khi Ừ.
Đấy, thì Đấy, thì xong rồi cái, kiểu như là, bị, ừ, cô lập bản thân mình, xong rồi dần dần thì mọi người cũng coi như sự tồn tại của mình là không còn nữa. Đó, thì mọi người không chuyện với mình.
Ừm. Ừm, ừm.